Iya, oke yang pertama sih, yang menurut aku sebenernya tuh dua-duanya epik sih, menurut aku. Cuma yang pertama dulu, deh. Jadi waktu itu, eee, kondisinya, aku sama teman aku ber-2, dua-duanya perempuan, lagi buru-buru nih
Mhm. <chuckles> Heeh heeh. Mhm. Itu posisi, eee, masih kuliah atau sudah lulus kuliah tuh?
Udah udah kerja udah kerja, pada saat itu. Heeh, eee, lagi buru-buru mau ke salah satu mall di Jakarta, yang sebetulnya estimasinya itu, kurang lebih ya, 30 sampai 40 menit lah kayaknya, ya empat puluh empat puluh menitan lah, gitu.
Oh ya, kerja, heeh heeh. Oke. Mmm. Oh oke. Heeh heeh, 30 sampai empat puluh menit.
Standarnya. Terus pakailah, eee, apa, aplikasi maps nih, salah satu aplikasi maps kan, gitu. Eee, oke kita ikutin, eee, masuk ke, eee, suatu jalan yang sebetulnya bukan jalan kecil gitu loh, kayak apa ya, kayak jalan, eee, 2 mobil lah, awalnya gitu, kan. Cuma bukan dari jalan raya belok gitu, masuk ke jalanan biasa.
Mhm. Iya. Oke, heeh. Oke, heeh. Tapi itu posisi buru-buru, gitu ya?
Posisi buru-buru, tapi udah malem ya, kayak di atas jam 7 deh. Intinya gitu. Oke, mmm.
<chuckles> Oke, mhm.
Terus udahlah jalan, kok kayaknya kok, nggak nembus-nembus jalan raya ya, cuma karena kita, eee, pake aplikasi maps, kan jadi percaya-percaya aja ya, gitu. Terus jalan jalan
Terus? Wah, agak deg degan ya, tapi itu posisi pakai mobil atau pakai motor nih, eee, buat maps-nya? Oh mobil, tapi emang udah disesuaiin ya, maps-nya buat mobil, gitu ya?
Pake mobil pake mobil. <chuckles> Udah, harusnya sih udah ya, aku juga ikutan nih udah lama, tapi harusnya sih udah. <chuckles> Mmm, nah udah gitu. Masuk masuk masuk, terus mulailah terlihat, kok ada yang jualan kanan kiri nih. <chuckles> Bener, <laughs> sempat mikir, oh emang lewat sini kali ya, gitu kan ya. Tetep kita ikutin dong, iya kan.
Heeh. Iya, oke. Oh, ada yang jualan. <chuckles> Heeh. Iya, itu jualan apa tuh, kalau boleh tahu, Kak?
Kayak kayak itu, jualan apa sih, kayak pasar gitu loh, ada yang gelar-gelar di bawah.
Oh, kebayang kebayang, berarti kaya pasar, di kanan kiri kayak jualan, eee, sayur-sayuran di kanan kiri, gitu ya?
Ah, terus Betul. Kanan kiri.